Oye, pues fíjate que, ah, últimamente bueno, de hecho, pues sí, en la última semana están cambiando, eh, las cosas, referente a una relación, eh, nueva que estoy teniendo, eh, amorosa. Y, pues, me gusta. Fíjate que me había me había <sucks teeth> tripeado un poquito, me había, este, mal viajado, como dicen, ¿no? Un poquito, porque, es esta chica, eh, pues, me gusta la verdad, y yo sé que le gusto, pero <chuckles> sí, sí, sí. Pero no sé de repente sí, soy como muy quisquilloso con, por ejemplo, la aspectos físicos, eh, incluso, pues, no sé, o sea, creo que rozo en lo superficial. Y y en realidad no me gusta esa parte, eh, de mí. Justo hoy lo platicaba con alguien y estamos, ah, hablando acerca de de qué qué de ella, eh, me atraía además de lo físico, que en realidad es es más, eh, vaya, se podría decir que, o sea, sí me atrae físicamente, es es muy linda. Ah, pero pero hay otras cosas de ella que me atraen, eh, en mayor medida que lo físico, vaya. Este, y justamente, eh, esta esta sensación porque bueno o sea, yo entré a la relación, eh, todavía no somos novios ni nada, relación, me refiero al vínculo que tenemos, vaya. Em, yo entré a este a esta relación como muy, eh, entusiasmado, eh, con respecto a ella, eh, diría que no la estaba idealizando. Pero de s pues, sí tenía como, pues, es que no, nos estamos conociendo, ¿sabes? Y conforme conforme la voy conociendo, mm, me doy cuenta de de de cómo es ella en verdad, ¿no? Y y entré en conflicto, porque justamente esta parte de que sentí en un momento que no me atrae tanto físicamente, y y y y para mí es es muy importante lo físico, y y, o no es fea, la verdad es muy linda, eh, pero no sé, tiene algo que que quizá, no me atrae tanto físicamente. Y me mal viajé mucho por eso, y y, yo no quería como dejar de lado, ah, lo demás que te digo que me atrae, ¿no? Ah, en entonces, no sé, o sea, ese es el cambio que que estoy teniendo ahorita. No quiero como echar a la basura lo que tengo con ella, porque, pues, somos muy compatibles solo porque siento que no me atrae tanto físicamente. ¿Tú tú qué opinas de eso?
Ajá. <chuckles> Genial. Ajá. Okey. Ajá. ¡Oh, ah! Claro. Eh, no, no. Está interesante todo esto que me cuentas. Es una situación es una situación, eh, pues más común de lo que puedes imaginarte, ¿no? Eh, eh, primero que nada, este, pues qué bueno, ¿no?, que estés conociendo a esta a esta muchacha nueva, qué bueno que se lleven tan bien. Te voy a hacer algunas preguntas, ¿no?, para poder saber un poquito más de del tema y me puedas me puedas contar, ¿no? Eh, a ver, em, comentas esta parte, ¿no?, de lo de lo superficial, eh, ¿qué es lo que, o sea dices que es bonita, eh, dices que su físico de te agrada, ¿qué es eso que no que no te termina de llamar la atención?, eh, a ver, eh eh porque hay muchas cosas, ¿no?, que pueden que pueden
Ujú. Ujú. Ujú. Claro. Ujú.
llevar a que
tal vez algo no te agrade. Me eh eh estoy estoy pensando, por ejemplo, a lo mejor, eh, en ocasiones ya no es el hecho de que esté guapa o no, a lo mejor, no sé, será que tiene mucho vellito en los brazos, este, está un poquito pasada de peso. ¿Qué será? Cuéntame.
Ujú. <chuckles> Este, ah, es que la verdad se me hace bien absurdo, eh, proviene un poquito
No, no, no, no te apures no te apures.
Gracias, gracias. Sí, no, eh eh, sé que sé que no lo es. Fíjate, proviene un poquito de de los estereotipos que pues, se nos han planteado, eh, a mí en lo personal, a mi generación desde la infancia como de de, eh, cómo cómo es una mujer bella, ¿no?, eh, rubia alta, ojos azules. Yo me despego un poquito de eso, eh, sí, tengo como que muy claro, eh, la la clase de mujer que me gusta en cuanto a lo físico, lo emocional lo sigo descru descubriendo y y y lo voy descubriendo cada vez más. Pero, mm, la verdad que yo s as a mí sí me importa mucho lo físico en primera instancia, vaya, o sea, es como lo que me hace, ah, dar los siguientes pasos. Y y a mí me gustan, eh, blanquitas de de pelo negro. <chuckles> Así es la es la descripción que siempre doy. Y y ella es, eh, ella es morenita, eh y en realidad no tengo absolutamente ningún problema con su tono de piel, solo que, eh, para mí, a nivel cerebral, de alguna manera me resulta más atractiva, una persona que es blanca y de pelo negro.
Okey. Okey.
Eh, eso es.
Okey o sea o sea, sí, sí, sí, sí, sí, te entiendo, ¿no? Eh, a veces uno se idealiza, ¿no?, con una con una, con con con el físico de una mujer o como o como la quieres y no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Aquí la la cuestión es, eh, ahorita que dices que que que de un momento para acá, como que te diste cuenta y empezaste a preguntarte a ti mismo, o sea: "¿Será que realmente me gusta?", y y y es válido, o sea, si no es algo que a ti pues, te llame la atención, yo pienso que que que que que estás en todo el derecho de poderte, ah, también negar. O sea, mira, recuerda que, mm, que, pues mira, toda toda persona, toda mujer, eh, ah, las mujeres y hombres funcionamos distintos, ¿no? Las mujeres son más de que no importa si es guapo o no, mientras me trate bien, ¿no? Las mujeres sí sí tienen otra manera como de enamorarse, ¿no?, porque yo he escuchado muchas personas que dicen: "Ay, no, mi novio está re feo.", pero por algo están con él, la tratan bien y demás, ¿no? Nosotros, los hombres sí somos un poquito más así, más de que: "Híjole, mm, ¿será o no será?", sí somos más de fi debe de haber un un un interés en en el físico, debe de haber, o sea, evidentemente, tiene que haber una atracción física, ah, en los hombres, ¿no? A ti físicamente dices que sí te agrada, pero tiene esta parte, ¿no?, de que de que de que es morenita. Eh, ¿qué tan avanzado?, te pregunto, ¿qué tan avanzado está ya la situación con ella? Em, ¿crees que sea algo que tú puedas dejar de lado a final de cuentas, ya no mirar su tono de piel?, sino que mirar como bien comentas, ¿no?, este, por la por por cómo, ¿qué tan compatibles son? ¿Crees que en algún momento, tú puedas hacer esa transición, o de plano, si lo ves y es como un no negociable en ti?
Ujú. Ujú. Mm. Sí. Ujú. Ujú. Sí. Ajá. Ujú. Gran pregunta. Muchas gracias por por hacerla. Este, pues mira, en realidad no no tenemos, no, tenemos 1, mes de de estar saliendo. O sea, apenas apenas nos estamos conociendo, pero, hay mucha química y somos muy compatibles. O sea, sí, mira hasta estoy sonriendo, ¿sabes? <chuckles> Este, y y y yo creo que sí, definitivamente es algo que que podría, y quiero de hecho dejar de lado, porque en mi cabeza es absurdo. A antes salí de una de es que justo, de hablaba de eso también también, eh, con con uno de mis padres hace rato. Que en una, mm, relación anterior que tuve, la chica me, o sea, todavía pienso en ella y no inventes, era como ver un ángel. O sea, e era m muy, muy hermosa, ah, para mí. De hecho, mis amigos me decían: "no inventes hermano, está como bien acá, rarilla". Este, pero yo de verdad, la veía y decía: "guau, ¿no? Es la mujer más hermosa del mundo". Y justamente era blanquita, de pelo negro. Y y, a analizando la la relación, me doy cuenta de que sí sí, me gustaba mucho físicamente. Me atraía sexualmente, también mucho. Este, pero no no teníamos absolutamente nada de química. Estar con ella era bien incómodo. No me caía bien su familia. Este, tenía una manera de ser, eh eh, muy diferente a la mía. Ideas muy diferentes a las mías. Am, sí, todo. O sea, no no había por dónde, pues, aunque me gustara tanto, no había por dónde.
<chuckles> <laughs> Claro, claro. Wao. <laughs> Claro. Ujú. Por sup
Y, y pues sí lo analizo, vaya, en retrospectiva, o sea, eh, t porque yo me iba yo me iba a quedar en esa <chuckles> relación sufriendo, este, na nada más porque me gustaba mucho, eh, a afortunadamente, y y yo siento
Claro. Por supuesto. Tenía el físico que querías, pero pero no es no estaba la química, no había la chispa.
E exacto. Sí, para nada. Y pues yo no quiero eso en mi vida, ¿sabes?, y y y ahora lo lo comparo mucho con esto y digo o sea, porque te digo, sí, me gusta, es linda. Ah, solo no tiene las características como que yo siempre he buscado, ¿no? Am, pero tiene todo lo demás. Tiene todo lo demás de de momento, vaya, o sea, n n nos vamos conociendo. Entonces sí.
Claro. Sí. Pues mira, ahorita con todo esto que me cuentas y de verdad, ya con todo lo que me cuentas, me parece que hay suficientes elementos para poderte aconsejar algunas cosas. Primero que nada, me parece que lo tienes muy claro. Me parece que lo tienes clarísimo. Esta mujer, si bien no tiene eh -eh el, no voy a decir físico, si no ti si bien no tiene las características de una persona que que pueda llamar completamente tu atención
Ujú. Mm. Ujú.
pero tiene todo lo demás. Tiene esa conexión, cuando piensas en ella, sonríes Tiene esta forma de hacerte sentir bien a lo lejos, tiene esta plática contigo, entonces me parece que es importante ahí que veas, o sea, que pongas en una balanza, ¿no?, estos factores. A ver, tiene todo lo que quiero, pero a lo mejor no tiene las características que quiero.
Ujú. Ujú.
Y la otra muchacha tenía las características que quiero, pero no tiene esa conexión que tengo con ella. Aquí sí me me gustaría invitarte, ¿verdad?, aconsejarte que que lo veas por ese lado, el físico no va a durar para siempre. Lo mismo pasa que a lo mejor si te gustara una mujer que tenga un muy buen cuerpo y que sea muy sexy y demás, eventualmente eso se le va a terminar, ¿sabes?, o sea, a lo que veo aquí es que veas a la persona trata trata pues de ver a la persona por lo que es, por lo que te ofrece, lejos del físico, que sea una persona con la que te puedas comunicar, una persona con la que te lleves bien, una persona que te entienda, que te quiera, que te respete y verás que cuando tú veas toda esa belleza interna que ella tiene, no vas a querer nunca más irte de ahí, y lo último que vas a darte cuenta tú, va a ser en en su cabello negro y en su y que esté güerita. Créeme, lo que más importa lo que más importa en un momento así, cuando uno esté enamorado es que la mujer, o que esa pareja que tienes pues, sea única, que te respete, que te guarde todo el respeto del mundo o que te quiera, que te consienta y créeme que todos esos factores externos como de si está guapa, si está gordita, si está flaquita, pasan a segundo término cuando uno se enamora, se enamora de quien sea. No tiene nada de malo el hecho de que tengas gustos distintos, o que te te llame la atención cierta característica de una mujer, y te vas a dar cuenta si tú sigues conociendo a esta muchacha, te vas a dar cuenta cómo por más morenita que esté, o por más que no tenga las características que tú quieres, te puede conquistar simplemente por por quién es, ¿cómo ves?
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Ujú. Toda toda la razón, hermano, de verdad muchas gracias, eh eh muy lindas palabras y concuerdo mucho contigo, eh, necesitaba que alguien me lo dijera y y te agradezco mucho por la plática.
Yo estoy aquí para servirte de verdad, eh, cuando gustes.